Em, con el tema de las finanzas personales, em, yo pienso que ahorita económicamente el mundo está como en una revolución, como en un tema cambiante, eh, no es lo mismo, no tenemos como los jóvenes de hoy en día, o de de desde ya cierto tiempo, no tenemos como las mismas oportunidades que tuvieron de pronto nuestros padres, o nuestros abuelos de comprar una casa, a los 30 años ya tenían familia, hijos, casa, carro, em,
Ajá. Ujú. Okey, entonces, dices que hoy día es más difícil, ¿no?
Hoy en día es mucho más difícil, eh, y creo que se le debería empezar a los a los jóvenes enseñar a a invertir, a ahorrar, a a poder ubicar su dinero de cierta forma que no dependan de más adelante una pensión, o de un sueldo, o de una herencia, porque pues no es el caso de todo el mundo.
Definitivamente. Exacto.
Y es demasiado incierto. Entonces, pienso que, em, pues, en mi caso personal, no sé, yo salí del colegio y no sabía, em, que cómo se manejaba una tarjeta de crédito, por ejemplo. Y, muchas veces, o sea, es como que empezamos a trabajar y empezamos a ganar dinero, y lo primero que se nos viene a la mente, como referencia de éxito, de que te está yendo bien, es sacar una tarjeta de crédito, pero, nadie te explica en qué consiste una tarjeta de crédito, qué son los intereses, eh, por qué no por qué pagar a cuotas no es el mejor negocio, por qué cuando compras ciertas cosas, mm, no es muy rentable endeudarte, o por qué sí vale la pena endeudarse. Entonces, creo que ese tipo de cosas ligado a a este tema económico y al y al poder generar más recursos con el dinero que tienes, siendo joven, eh, hu hubiera sido mucho más fácil para mí. Hoy yo soy consciente, pero creo que si yo hubiera empezado más joven y si hubiera tenido esas herramientas más joven, eh, pues, tendría muchas más opciones hoy en día.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. <chuckles> Cómo funciona, ¿no? Nadie te dice que es no es dinero gratis, ¿no? <chuckles> Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Claro. Oye, y por ejemplo, en este sentido, am, ¿cóm a tu parecer, verdad? O sea, y quisiera yo escuchar como tu opinión, saber cómo integrarías en una, pues el justamente en una educación básica ese tipo de herramientas, porque puede ser que a lo mejor no encuentren como un tiempo, o justamente como que lo vean un poquito más especializado, justamente como en, en estas, como carreras de finanzas, ¿no? Pero sí yo sí soy también de la de la mentalidad que obviamente una al menos una introducción básica sí pudieran enseñar, ¿sabes?
Ujú.